'Yong ano niya, 'yong asawa niya, nakatingin din sa akin na parang ano, parang, 'yong mukha niya talagang naka oo, parang 'yong hindi ko m naman masabi na parang nakakita ng multo. Pero, ay 'pag nakita niya kasi ako, parang ans ang sarap no'ng itsura no'ng mukha niya. 'Yong parang ano, 'yong maaliwalas na na nakangiti, tapos parang matagal na kaming magkakilala gano'n, mm.
Mhm. Naaalala din. Hmm. Maaliwalas. Oh. May lukso ng dugo parang ganiyan, mm. Hmm.
Gano'n, oo. Ayun pala 'yong istorya. Hmm, na namatay nga daw 'yong 'yong
Wow hindi Oo, no'ng no'ng no'ng time, 'yong mismong oras, na na sinabi nila 'yong dahilan kung bakit ka nila tinutulungan ng ganiyan. Ano 'yong unang sinambit mo sa kanila? Niyakap mo ba sila, naluha ka ba, ano 'yong emosyon mo no'ng mga panahon na 'yon?
Hmm, sa ano ko sa loob-loob ko, parang gusto ko silang i-approach na parang yakapin. Pero, 'yong time kasi na 'yon sobrang introvert ko. Na, alam mo 'yong mahiyain, typical na high school na mahiyain, parang ano lang, 'yong parang wall wallflower ba 'yo ano ba 'yong tawag do'n? Oo, nasa ano, eh oo, 'yong nasa <chuckles> 'yong nandiyan lang sa tabi, <chuckles> nakatahimik. Pero, no'ng time na 'yon, ah, parang kitang-kita ko do'n sa ano, sa mukha nila na ano, 'yong gustong-gusto nila talaga 'pag nakikita nila ako.
Mahiyain. Hmm, tatango-tango. <chuckles> Mm.